نَفْسه وأنا باعمله أو لو أنا سايباها مثلًا أو كده، بالاقي إن الأفكار دي بترجع لي تاني قبل النوم بالذات، يعني مش عارفة ليه قبل النوم تقريبًا الواحد بيفتكر كلّ حاجة بقى وكده، باحس إن أنا بقى باحاسب نَفْسي قبل النوم، أنا النهارده عملت إيه؟ قصّرت في إيه؟ آآ، اشتغلت كويس والّا لأ؟ الأكل مغ مغذية والّا لأ؟ أكِّلت بنتي كويس والّا لأ؟ الحاجات دي كلّها فعلًا برضو بتقعد تأثّر عليَّ بالليل، وعايزة أقول لِك جودة نومي برضو بتتأثّر جدًا بسبب إن أنا بافكّر كتير جدًا قبل ما انام.
طبعًا. أكيد طبعًا يعني معاكِ حق وحاسّة بيكِ جدًا في اللي أنتِ بتقوليه، آآ، وموضوع إن أنتِ بتقعدي تفكّري وكلّ الأفكار بتهجم عليكِ قبل النوم دي أكيد هتأثّر عليكِ، وقبل ما تنامي مش هتعرفي تنامي، ولمّا تصحي الصبح هتبقي برضو مودِك مش أحسن حاجة، بس جرّبي مثلًا إن أنتِ تعملي routine يومي قبل النوم، آآ، بحيث إن أنتِ ما ت ما تديش نَفسِك فُكرة فرصة إن أنتِ تفكّري، حاولي تشربي مشروب هادي مثلًا، آآ، يهدّي من من أعصابِك، يريّحِك شوية، هيئي جو في الأوضة للنوم، آآ، قفّلي لو ما بتحبيش الإضاءة، اقفلي الإضاءة، آآ اسمعي أي حاجة خفيفة، شغّلي قرآن جنبِك قبل ما تنامي، كلّ ده هيفرِق معاكِ وخلّيكِ ما تستسلميش للأفكار اللي بتيجي لِك، آآ وت وتعرفي تنامي نوم كويس، وتعرفي تقومي تشوفي اللي وراكِ كويس أوي.
أيوه.

آآ، مثلًا لو خ آه.
آآ، طيب يعني قولي لي مثلًا أنتِ إيه شكل انتقادِك لنفسِك؟ بت بتبقى أفكار جواكِ آآ، كلام داخلي، والَّا سلوك بيبقى باين عليكِ قدَّام الناس؟
بُصّي الصراحة كُلّه أغلبُه بيبقى جوايا، أنا مش خالص قدَّام الناس يعني أنا دايمًا إن أنا أجلِد في نفسي كده، يعني أنا مثلًا آخر موقف مثلًا حصل لي أو كده إن أنا مثلًا كنت باشتغل أو مثلًا اللي هو آآ، كان ورايا يوم مثلًا جوّي كان مشحون في الشغل كتير وكده، واتأخرت على بنتي شوية في الحضانة أو كده، فبجد اليوم ده، من أول ما روَّحت لغاية ما أنا و لغاية ما نِمت، وأنا ح بجد حاسة إن أنا متوترة، وحاسة إن أنا مش ما آآ، يعني إن أنا آآ، مقصّرة وبجد حاسة إن أنا مش مرتاحة أصلًا، وقعدت بقى أفكّر إن أنا كده اتأخّرت عليها، وإن هي قعدت لوحدها، وكده أنا مقصّرة معاها أوي، يعني كده رامياها بقى زي ما بيقولوا في الحضانة أو كده، فكُلّ الأفكار دي فعلًا بقى بتيجي لي أو قبل النوم كمان برضه.
مفهوم طبعًا. حاسّه بيكِ جدًا. حاسّه بيكِ جدًا و تمام، طيب يعني طبعًا أنا متفهّمة جدًا وحاسّه بيكِ وحاسّه بمشاعرِك آآ، بس يعني الموضوع واحدة، واحدة هيتحَلّ لو أنتِ حاولتِ ت آآ، يعني تأقلِمي نَفسِك على الوضع أو ما تلوميش نفسِك بزيادة، بس يعني قولي لي آآ، موضوع إن أنتِ دايمًا بتنتقدي روحِك وبتفكّري تفكير سلبي بالطريقة دي، هل بيأثّر على مهامِك اليومية وأهدافِك اللي أنتِ محتاجة تعمليها؟ يعني ممكن تلاقي نفسِك يوم خلاص آآ، أ في مهمة فشلت معاكِ أو انتقدتِ نفسِك فيها، فبتلاقي نفسِك طول اليوم مش عارفة تكمّلي أي حاجة من اللي وراكِ؟
امم.

بالضبط كده، هو فعلًا زي ما بتقولي فعلًا أنا من كتر فعلًا ما حاسة إن أنا أنتقد نَفْسي أو كده أنا باوقّف بقى، يعني حاسة إن هو إن أنا خلاص إن أنا مش عارفة أكمّل اليوم، مش عارفة أضبَّط أي حاجة، طالما عارفة أول ما باحس إن أنا أصلًا ما أنجزتش حاجة واحدة، بالاقي اليوم أصلًا باظ منّي بسبب إن أنا إيه، بافضل أفكّر في اللي أنا ما أنجزتهوش، مش اللي أنا حتى لأ، خلاص أنا طالما في حاجة ما أنجزتهاش أو عَمَلتها حتى وطلعِت مش أحسن حاجة، لأ خلاص بقى بادخل في دوّامة كده تخلّيني ما أركّزش أصلًا في أي حاجة ولا مهتمة بقى بأي حاجة ولا مثلًا، آآ، المهام اللي عندي في البيت، أو إن أنا مثلًا هاعمل أكل النهارده، أو إن أنا أكمّل شغل أو أي حاجة، بالاقي نَفْسي أتقّل اللي حتى الحاجة اللي أنا عَمَلتها مثلًا بطريقة مش أحسن حاجة أو كده، أفضل بقى أنتقد نَفْسي فعلًا وجَلد ذات بقى رهيب بجد، وإحساس بالذنب فظيع يعني.
أكي يعني مفهوم طبعًا وحاسة بيكِ جدًا، آآ، وحقِّك إن أنتِ توصلي للمرحلة دي مع كُلّ التفكير السلبي اللي في دماغِك، أو انتقاداتِك لنَفْسِك، بس طَب أنتِ مع كُلّ المشاعر دي ما جربتيش طُرُق تتعاملي بيها مع مع ده، وآآ، ع جابت معاكِ نتيجة قبل كده؟
بُصّي، يعني الصراحة أنا حاولت قبل كده إن أنا أحاول إن أنا أهدّي نفسي مثلًا أقول لأ خلاص عادي، آآ، الحاجة لو مش اتعم ما اتعملتش كاملة يعني أو اتعَملِت مثلًا بطريقة معيّنة مش أحسن حاجة مش مشكلة، كمّلي اليوم عادي أو إن أنا مثلًا اتأخّرت على بنتي مش مشكلة يوم مثلًا في نُصّ الأسبوع، والكلام ده كُلّه. بس بصراحة بالاقي نفسي بارجع تاني لورا تاني خطوة لورا تاني، لأني برضه بُصّي هي المواقف الكتير اللي بتتكرّر كده يعني مثلًا أو مثلًا أكون أنا عايزة أشتغل أو كده، فأقوم مثلًا سايباها تلعب لوحدها، مشغّلة لها مثلًا كارتون على التليفزيون أو حاجة، ألاقيني برضه وأنا قاعدة باشتغل أصلًا أو وأنا قاعدة مثلًا، آآ، باعمل حاجة في المطبخ أو كده، ألاقيني بافكّر قد إيه أنا كده أُمّ مش كويسة، قد إيه أنا أُمّ أنا سايباها تتفرّج على التليفزيون علشان أعمل حاجة، فبالاقي نَفْسي دَخَلت في دوّامات كده أنا ما باعرفش أوقفها فعلًا خالص يعني.
بالضبط كده، إمم. أ آه، ده ده طبيعي. ط

يعني طبيعي جدًا إن أنتِ تحسّي بكده، وحاولي إن أنتِ تسيطري على نَفْسِك في التفكير، أنتِ أكيد مش أُمّ وحشة، أكيد أُمّ كويّسة، مجرّد إن أنتِ أصلًا بتفكّري في التفكير ده، فأنتِ أ أكيد حاسّة بالمسؤولية، وعايشة وعايشة بتعملي المهام اللي عليكِ بالضبط. هي بس حتّة التفكير السلبي اللي بيَتَسَلّل لِك ده وبيدخل آآ، ب بطُرُق مختلفة، أنتِ سيطري عليه، وأنتِ بتشتغلي زي ما بتقولي في المطبخ، وسايبة البنت كده مثلًا بتعمل حاجة، جرّبي تقولي لنَفْسِك لأ، أنا يعني أنا عاملة لها كُلّ واجباتها، آمم، عاملة كُلّ حاجة تخصّها، ما فيش مانع إن هي تلعب شويّة وتاخد مساحتها في اللعب، بحيث إن أنتِ كمان تخلّصي اللي وراكِ، زي ما أنت ما هي مسؤولة منِّك، أنتِ كمان نَفْسِك مسؤولة منِّك. يعني اقنعي نَفْسِك بالكلام الداخلي ده، آآ، اقعدي يعني دعّمي نَفْسِك، ادّي نَفْسِك طاقة، حسّسي بن حسّسي نَفْسِك إن أنتِ لأ مش مقصّرة، ولو حتّى قصّرتي في موقف لازم تبقي عارفة ومتأكدة إن أكيد طبيعة البشر أ ممكن تقصّري وترجعي تعوّضي تاني، يعني ما فيش مشكلة، ما تقعديش تلومي نَفْسِك كُلّ الوقت. آآ، جرّبتِ تعملي حاجة زي كده جواكِ وت وتأثّري على نَفْسِك بمشاعر إيجابية؟
بالضبط. عندِك حق. بصراحة لأ، بس أنتِ عندك حق في كُلّ اللي أنتِ بتقوليه، فكرة إن أنا فعلًا أفهِّم نَفْسي إن فعلًا ما فيش حد كامل، وإن كُلّ فعلًا الناس بت كده، أو إن عادي أ يحصل تأثير شويّة، ما فيش حد أصلًا كا ما حدّش هيعرف يعمل كُلّ المجهود كُلّ يوم بنَفْس الطريقة، وبنَفْس الجهد، بنَفْس المثالية، دي حتبقى موتِّرة أصلًا جدًا، وضاغطة فعلًا على البني آدم جدًا، أنا مُتَفَهِّمة ده. فعلًا أنتِ عندِك حق في النقطة دي، أنا هاحاول أعمل كده فعلًا، بس أنا برضه في الأوّل وفي الآخر باحس دايمًا إن برضه عارفة قبل النوم بقى، يعني عارفة وقت النوم اللي هي إيه، اللحظة اللي البني آدم بيبقى إن هي خلاص بقى هينام فيها ترجع
أكيد طبعًا.
بس دي أكتر وقت بقى برضه ما باعرفش أسيطر فيه أوي، يعني بالاقي بقى كُلّ حاجة فعلًا حصلت في اليوم، رجعت تاني في دماغي، آآ، بافتكر كُلّ حاجة يعني.